เออ คือบางคนน่ะมาจากจังหวัดเดียวกันก็จริง แต่อาจจะเรียนคนละโรงเรียนนะครับ
อ๋อ ก็ยังโอเคอยู่ นึกว่า โอ้โฮ สิบสอง จังหวัดเลยเหรอ? เออ <chuckles>
เออ ใช่ ๆ โอ้โฮ เรียกว่าเป็น เป็นสินค้า OTOP เลยดีกว่าอย่างงั้นน่ะ เป็น เป็นสินค้า ประจำจังหวัด แต่ละคนส่งมาเนาะ เออ แล้วด้วยความที่ตัวตั้งตัวตีตอนนั้นก็คือเป็นตัวผมเอง ซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ใกล้ ด้วยความที่ใกล้เปิด เปิด เอ่อ เปิดการศึกษาเนาะ ในปีที่ 2 อะ แล้วเราอะอยากมีจิตใจที่แบบอยากเที่ยวอยากไปแบบว่า อยากไปออกนอกสถานที่อะก่อนเปิดเทอมอย่างเงี้ยครับ เออ แล้วเราก็ได้มีการแบบทักไปในช่วงก่อน เอ่อ สัปดาห์ก่อนที่จะเปิดเทอมอะครับ 1 สัปดาห์ ประมาณว่า เออ แบบ "ทุกคนน่ะกลับมารวมกันแบบแถวมหาลัยหรือยัง? ตอนนี้กลับมากันหรือยัง? แบบอยากจะชวนเที่ยว" อย่างเงี้ย เออ
เออ อืม ๆ อืม อืม อา ๆ ๆ อ๋อ ก็คือทุกคนก็คือแบบว่า แยกย้ายจับบ้าน อะไรอย่างงี้ใช่ไหม? แล้วเสร็จแล้ว ก็คือใกล้จะเปิดเทอมก็เลย ก็เลยถามกันว่า "มีใครกลับมาก่อนหรือเปล่า?" อะไรอย่างเงี้ย เออ อ๋อ
ใช่ครับ กลับบ้านต่างจังหวัด อา ครับ เออ แล้วก็ด้วยความที่ว่า มันน่าจะใกล้เปิดเทอมอะแหละ เพราะมันช่วงแค่ 1 สัปดาห์เนาะ คือเพื่อนก็น่าจะกลับมาแบบเตรียมตัวที่จะแบบเปิดเทอมแล้ว แล้วเป็น กลายเป็นว่า ทุกคนน่ะทั้ง 10-11 คนน่ะก็คือตอบกลับมาว่า "เออ เอาสิ ไป ไปไหนก็แบบไปกัน" เพราะว่าก็เหมือน ก็เหมือนมะ
อืม ๆ อืม อืม อ้าว สิบเอ็ด คน แต่มี 12 คนไม่ใช่เหรอ? หายไปไหนอีกคนหนึ่งอะ?
สิบสอง ค รวมเราไงครับ คือเราเป็นคนพิมพ์เข้าไปในกลุ่ม เออ คือทั้ง สิบเอ็ด น่ะคนน่ะ
อ๋อ ๆ ๆ ๆ โอเค ตกกะใจว่าหายไปไหนคนหนึ่ง <chuckles> เออ
เออ ก็คือ ก็คือเราเป็นคนพิมพ์เนาะ ถ้า ถ้ามีเพิ่มมาอีก อีกคนหนึ่งน่า น่าจะแปลกมากกว่าครับ ในบริบทนี้ <chuckles> นั่นแหละ ครับ แล้วเราก็ได้ว่า เออ เพื่อนก็บอกว่า "โอเค" ถ้างั้นก็แบบให้เราเป็นคนจัดการในเรื่องของทริปมาเลย ก็คือวางแผนเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรมาเลย อย่างเงี้ยครับ แล้วเราก็ได้ผลสรุปว่า เราจะไปเที่ยวที่อุทยานแห่งหนึ่งครับในอำเภอเชียง เชียงดาวเป็นลักษณะของแคมปิงนี่แหละ เออ
<giggles> อ๋อ โอเค อืม อืม ก็คือไปกางเต็นท์ไปอะไรอย่างงี้กันใช่ไหม?

พอจะเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ที่แบบว่าไปตั้งแคมปิง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่แบบคุณประทับใจอะ ให้ลองฟังหน่อยได้ไหมคะ? เออ
อื้อฮือ โอ้โฮ ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า ถ้าพูดถึงประสบการณ์แคมปิงเนี่ยที่ยิ่งแบบประทับใจเลยนะ มันจะมีขึ้นมาเลยครับอยู่ทริปเดียวในความทรงจำของผมน่ะ เออ แล้วมันยังเป็นแบบ
ยังไง? อืม จริง ว่ามันต้องประทับใจมาก ๆ เลย มันถึงฝังใจขนาดนี้
ใช่ครับ โอ้โฮ มันเป็นที่แบบโจษจันมาจน จนถึงทุกวันนี้เลย เออ คือ
จริงเหรอ? เออ เป็นยังไงบ้าง?
ขอเล่าเกริ่นก่อนนะครับว่า เรื่องราวอะมัน มันเกิดขึ้น ต้องย้อนไปตั้งแต่ที่ตัวผมอะเรียนในช่วงมหาลัย เออ ตอนนั้นเป็นช่วง ช่วงจบปี 1 ครับ แล้วเราอะก็ ก็ได้เรียนในคณะหนึ่งเนาะ ใน ในจังหวัดเชียงใหม่ แล้วก็มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนี่แหละ แล้วด้วยความที่ปี 1 นะครับ เรา เรา เราเป็นเด็กคนหนึ่งแหละที่มาเรียนในต่างจังหวัด แล้วก็มาเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ย แล้วเรามาคนเดียว
อือ ๆ มหาลัย อา อืม อืม อ๋อ ก็คือคุณไม่ได้ คุณไม่ได้อยู่ในเชียงใหม่ใช่ไหม? ไม่ได้ ไม่ใช่เป็นคนเชียงใหม่ เป็นคนจังหวัดอื่นเลย อ๋อ แบบนี้ก็ต้องอยู่หออะสิ
ใช่ครับ ใช่ ๆ ถูกต้องครับ แต่ว่าเป็นคนในจังหวัด จังหวัดโดยรอบครับ ใกล้ ๆ กับเชียงใหม่นั่นแหละ จะบริเวณรอบข้าง แต่เรา
อ๋อ แล้วต้องอยู่หอไหม? หรือว่า หรือว่าขับรถไปได้
อา ตอนนั้นอยู่หออยู่ครับ แล้ว แล้วเผอิญว่าช่วงนั้นเนาะ หลังจากที่จบปี 1 อะครับ มันก็ได้มีการปิดเทอม แล้วมันเป็นช่วงที่ตอนนั้นเหมือนจะใกล้เปิดเทอม เอ่อ ปี 2 อะครับ เออ
อือ อืม ก็คือปิดเทอมใหญ่ใช่เปล่า?
ใช่ครับ ปิดเทอมใหญ่เพื่อจะขึ้นปี 2 แล้วทีเนี้ยเราอะก็ได้มีเพื่อนที่เรียนแบบคณะเดียวกันอะ เป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ได้มาตอนปี 1 ซึ่ง ใช่ ๆ คือ คือ โอ๊ย อันนี้เป็น เป็นเรื่องที่ต้องใช้คำว่าที่ได้มาครับ เพราะว่าแต่ละคนในนั้นน่ะ มา มาจากแบบคนละโรงเรียน แล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าคนละจังหวัดกันเลยอะ คือไม่ได้มีใครรู้จักกันมาก่อน รู้จักกันแบบ เออ ใน ในมหาวิทยาลัย ในแบบ
อา ที่ได้มาด้วยนะ <chuckles> อะฮะ ๆ ทำไมอะ? อ๋อ ก็คือมาตั้งกลุ่มใหม่ที่นี่ มาเป็นเพื่อนใหม่ที่นี่เลย
ถูกต้องครับ คือโดยปกติ บางคณะหรือเพื่อนบางกลุ่มเนาะ
เออ ก็คือไม่มีใคร ไม่ เออ ในกลุ่มคือไม่มีใครหิ้วเพื่อนของตัวเองมาเลยใช่ไหม? คือมาเดี่ยว ๆ กันหมด โอ้โฮ สุดยอด
เออ ใช่ ๆ คือ คือโดยปกติต้อง ต้องเป็นแบบนั้น ถูกไหมครับ แต่ด้วยความแบบ เออ มันก็เป็นความแปลกประหลาด แต่มันก็ลงตัวนะ เพราะว่าเราอะก็เข้าได้ แล้วก็จับรวมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มใหญ่เลย มีสมาชิกทั้งหมด 12 คนครับ เออ แล้วทั้งหมดในสมาชิกอะ ผมต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นผู้ชายทั้งหมดเลย ไม่มีแบบเป็นผู้หญิงมาเลยอะครับ คือเป็นผู้ชายล้วนทั้ง สิบสอง คน
อา เออ อืม สิบสอง คนนี่ ก็คือ 12 จังหวัดเลยเหรอ?

เอ่อ เปล่าครับ ตอนนั้นคือเรื่อง เรื่องที่พักเนาะ ตอนนั้นต้องบอกก่อนว่า อ ด้วยความที่เราเป็นเด็กมหาลัยนะครับ เรื่องงบประมาณหรือค่าใช้จ่าย เงี้ย มันอาจจะมีในค่อนข้างจำกัด และเราก็ต้องมีการจัดสรรให้ ให้มัน ค เอ่อ เป็นระบบ แล้วก็เรียบร้อยนะครับ เราก็เลยมาคุยกันแล้วว่า เรื่อง เรื่องของ เอ่อ ราย เอ่อ งบประมาณเนี่ยที่เรารวมลงขันกันน่ะ เราอะจะไปเน้นที่ ที่ตัวค่ากินกับค่าเครื่องดื่มอะให้เยอะที่สุดเลย
อืม อืม ค่ะ อ๋อ อา ก็คือแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ เก็บเงินมาไว้กองกลางกันเลย อะไรอย่างงี้ใช่ไหม? แล้วก็คือให้คนใดคนหนึ่งเป็นคนดูแล อ้าว ก็โอเคเนาะ อืม
อา ถูกต้องครับ ก็คือผมเอง ใช่ครับ คือทั้งหมดก็คือผมเป็นคนจัดการ แล้วผมก็ เผอิญน่ะครับ มีเพื่อนคนหนึ่งเนาะที่ ที่เหมือนใน ในกลุ่ม 12 คนนั่นแหละ มีคนหนึ่งครับที่ ที่มีญาติอะครับทำงานเกี่ยวกับสำนักอุทยานตรงนั้นแหละ ที่เราจะไปเที่ยวอะ แล้วเขาก็สามารถที่จะแบบ เออ ๆ ถูกครับ แล้วเขาก็เหมือนจะสามารถใช้ ใช้สิทธิ์ของเขาอะในการที่ให้เป็นที่พักรับรองอะครับ สำหรับญาติหรือแขกที่จะมาพักได้ เออ โอ้โฮ ทีเนี้ยครับทางสะ โอ้โฮ เรียกได้ว่าทางสะดวกเลยครับ ในการแบบว่า โอ้โฮ เราไปในนามก็คืออาจจะค่อนข้างเรียกได้ว่า VIP หน่อยเนาะ ก็คือเป็นสิทธิพิเศษแบบ เออ เออ แล้วทีเนี้ยครับ
อืม ค่ะ เป็นไง? เหรอ? อุ๊ย!โชคดีมาก อืม อืม อืม อุ๊ย! ก็โอเคเลยอะ อืม อา ๆ ๆ ประมาณนั้น เออ โอ้โฮ สุดยอดเลย
ใช่ครับ แล้วเราก็ เออ มีการว่าทั้งหมดก็คือเอาไปลงกับเครื่องดื่มอะแหละ คือใจ ใจเราจริง ๆ นะ ก็คืออยากเปลี่ยนที่ แบบ กินสังสรรค์กันเฉย ๆ อะครับ อยากไปแบบฟีล
อืม อา มันต้องเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเนาะ ฟิลแบบว่าหน้าหอ หรืออะไรอย่างงี้ มันก็ไม่ไหวแล้วเปล่า อะไรอย่างเงี้ย <laughs>
ใช่ครับ อืม ๆ ๆ ใช่ครับ แล้วด้วยความ เราเพิ่งขึ้นปี 2 เนาะ อายุอาจจะไปแบบไปสถานที่บันเทิงอาจจะยังไม่ได้ เออ ใช่ครับ แล้วทีนี้พอ
อ๋อ คือตอนนั้นเขากำหนดแล้วเหรอว่าแบบต้อง ต้องแบบอายุเท่าไร? อะไรอย่างเงี้ย
อา

ถูกต้องครับ ก็เป็นในเรื่องของกฎหมายไป เอ่อ อันนั้นก็ข้ามไปก่อน แต่ว่าทีนี้ก็คือเรา เราได้ทริปแล้วที่เราจะไป แบบเป็นฟีลแคมปิง อย่างกัน อย่างเงี้ยครับ เพราะถ้าพูดถึงเชียงใหม่เนาะ มันก็ต้องเป็นฟีลแบบบรรยากาศ อะไรอย่างงี้หน่อย ถูกไหมครับ เออ
อืม อา อืม อ อืม เย็น ๆ อะไรอย่างงี้หน่อย เป้าตรงมัน มันปิดเทอมใหญ่ มันก็ไม่ค่อยเย็นน่ะสิ น่าจะมีฝนมากกว่าหรือเปล่า?
ถูกต้องครับ เออ ๆ ๆ ถ้าเรื่องบรรยากาศ เดี๋ยวละ เดี๋ยวเรามาติดตามกันใน ในเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก่อนดีกว่า เออ โอเคครับ พอถึงวัน วันที่เรานัดกันจริง ๆ อะ ก็คือเราก็ได้วัดแล้วแหละ แล้วเราก็ได้มีการนัด เอ่อ ต้องเรียกว่าการเดินทางของเราอะ เราไปในลักษณะของรถเก๋งครับ รถเก๋ง 2 คัน คือแบ่งกันเป็นคันละ 6 คน
มีไหมฝน? ได้ ๆ เออ อา ก็พอ เอ๊ย! พอเหรอ?
อ่า เดี๋ยวเรา เราก็
พอเหรอ 6 คน?
เหตุการณ์ <tsk> ก่อนที่จะขึ้นรถอะ มันก็มีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นก่อนครับ ที่ทำให้เรา เราเกือบจะไม่ได้ไปแล้วดีกว่า เออ
อืม ทำไมอะ?
คือ ทุกกลุ่มแหละ ผมว่านะทุกกลุ่มเพื่อนในทั้งปัจจุบันและอดีตอะครับ มันต้องมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเนาะ ที่มักจะเป็นคนที่ เอ่อ เรื่องของเวลาเขาจะเป็น <chuckles> มา มาเป็นอันดับแรกเลย คือหมายถึงว่า เขาจะเป็นคน เอ่อ ที่สายเสมออะครับ ใน ในการที่เรานัดเขามาทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
อืม อา อา อ้าว นึกว่ามาอันดับแรกคือแบบว่ามาก่อนเพื่อนเลย อะไรอย่างเงี้ย <chuckles> อ๋อ โอเค ๆ
เปล่าครับ ไอ้ที่ ที่จะหมายถึงคือ เมื่อพูดถึงเรื่องของเวลา ชื่อของเพื่อนคนนี้มันจะมาเป็นคนแรกเลยว่าแบบ เอ่อ ขึ้นชื่อ
อืม ๆ

ใช่ครับ ซึ่งใน ใน
อา มันก็น่าจะมีแหละ มันต้องมีความประทับใจในกลุ่มแหละ แบบเนี้ย <chuckles>
ถูกต้องครับ แล้วในกลุ่มเพื่อนเราอะ ก็มีอยู่คนหนึ่งครับ เป็นตัวดีเลย ก็คือในวันนั้นน่ะ เราก็ไม่ได้การนัดกันแล้วแหละ แจ้งไปในกลุ่มก่อน ก่อนแบบ <tsk> วันที่จะมาแล้วว่า เออ เจอกันที่สถานที่นัดพบตรงนี้นะ เป็น เป็น ต จุดเนี้ย ก็คือรถจะมา รถเราอะจะมาจอด ถูกไหมครับ นัดเวลา ล ไว้อะครับ ตอนนั้นก็คือ เก้าโมงถึงสิบโมง ให้ไม่เกินเนี้ย เออ คือเราก็มีการเผื่อเวลาแล้วนะ แล้วพอถึงสถานการณ์จริงอะเหมือนกับว่า มัน มันมารวมกัน 11 คนน่ะ รวมผมแล้วอะ มันยังขาดไปอีกหนึ่งอะ อ เออ
เออ อืม อืม อืม อา ก็คือขาดไอ้คนเนี้ยแหละ อะไรอย่างงี้
ใช่ครับ แล้วอาจจะด้วยความที่ว่า เราอะเพิ่ง เพิ่งรวมตัวกันได้เมื่อไม่นานเนาะ แค่แบบเทอมเดียวเองอะ เรื่องแบบปัญหาเนี่ยนะมัน มัน <tsk> มันอาจจะยังไม่รู้อะ ยัง ยังรู้แค่ผิวเผินไง เออ แต่มันเป็นแบบ โอ้โฮ! ปัญหาเชิงลึกอะนะ เราโทรติดต่อเขาไม่ได้ เขาหายไป อย่างเงี้ยครับ โอ้โฮ! เราก็แบบมีการตามหา เออ วุ่นวายมากเลยครับ ใช่ครับ และแล้วครับเขาคนนั้นก็โผล่มาตอนที่พระอาทิตย์อะอยู่กลางหัวแล้ว ก็คือเที่ยงวันพอดีครับ ถูกต้องครับ โอ้โฮ! แล้วทีนี้ <tsk>
อืม อืม อา เหรอ โทรติดต่อ ไม่ได้ ด้วย? อันนี้ก็คือ หนักเลย เออ ก็คือเที่ยง อา สุดยอด แดดกำลังดีเลย
พระอาทิตย์และแดดที่ว่าร้อนนะ มันก็ไม่เท่าอารมณ์ของ ของ ของเพื่อน ณ ตอนนั้นหรอก ถูกไหมครับ? คือทุกคนก็แบบ โอ้โฮ! เรียกได้ว่า เป็นสนามอารมณ์เลยครับ แต่เราก็จะมามัว จะมามัวโทษเพื่อนไม่ได้ เราก็แบบว่า เออ ตบ ๆ กันแบบ เออ ขึ้นรถได้แล้ว เดี๋ยวแบบจะยิ่งสายเกินไป อย่างเงี้ยครับ อืม แล้วระหว่างทางอะครับ มันก็มีเหตุการณ์เนาะ ก็คือด้วยความที่รถอะมันเป็นรถเก๋ง มันนั่งได้ 5 ที่นั่งเนาะโดยปกติ แล้วด้วยความที่เราเป็นผู้ชายอะครับ แล้วเรามีรถแค่ 2 คันเนาะด้วยความจำกัด แล้วเราก็แบบ โอ้โฮ! นั่งไป เสียง คือ ส่วนตัวต้องบอกก่อน ผมเป็นคนขับ แล้วเสียงในรถอะโดยปกติก็จะเป็นการฟังเพลงไปใช่ไหมครับ แต่รถเราอะมัน <chuckles> มัน เสียงที่ได้ยินมันเป็นเสียงแบบโอดอวยครับ เสียงแบบ "โอ๊ย ๆ! เจ็บ เขยิบไปหน่อย เขยิบไปหน่อย ปวดขา ๆ เดี๋ยวปั๊มข้างหน้าแวะหน่อยได้ไหม? อยากยืดเส้น" อย่างเงี้ยครับ มันกลับไปว่า ตลอดทางอะเราได้ยินแต่แบบเสียงแบบเนี้ยตลอดทางเลย
อือฮึ อืม รถร้อน กว่า <chuckles> เออ อืม อืม ใช่ อืม ทำไมอะ? <chuckles> เออ
ใช่ครับ แต่พอผ่านไปสักพักเนาะ ไอ้ ไอ้เสียงตรงเนี้ย มันก็จะกลายเป็น แปรสภาพกลายเป็นเสียงกรนนะครับ เพราะว่าทุกคนก็คือหลับ
อ๋อ
เออ แบบผล็อยหลับไปเลย
เฮ้ย! มันหลับลงด้วยเหรอ? นั่งเบียดกันขนาดนั้นน่ะ
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอะ เพราะว่าผม ตัวผมเป็นคนขับ แต่ แต่มันเปลี่ยนจากแบบเสียงอวด ข โอดโอยอะเป็นเสียงกรนจริง ๆ นะครับ ตอน ตอนที่เกิดเหตุการณ์น่ะ เออ
เหรอ? อุ๊ย เอาจริง ๆ อะ 4 คนน่ะ แยกเป็น 3 คันก็นั่งสบาย ๆ อยู่นะ
อา